Đúng, ít luôn, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, đồng ý nghen. Thì trong những trường hợp như vậy thì tui nghĩ là ví dụ cả hai cùng bận á, thì nói chung là mình cũng dẫn và dành vài phút cuối ngày cho nhau một xíu, ờ, chứ, kiểu, bận mà không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện luôn á thì mình nghĩ là nó sẽ xa cách lắm, xa mặt cách lòng mà, đúng hông? Ừm, ừm, ừm, đó.
Ừm, Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm, chính xác, chính xác, đúng, đúng rồi, kiểu như, tôi thấy á Nếu mà, rồi mình hổng có nói chuyện, mình hổng có trò chuyện gì được với nhau hết, cũng không đôi khi á có những gia đình mà tui thấy họ hổng có nhìn mặt nhau được luôn á làm sao mà có được cái sự lan mạ lãng mạn.
Ừm hứm. Sao, sao? Ừm, ừm. Đúng rồi. Ờ, ờ ha. Ừm hứm. Ồ, vậy hả? Đúng, đúng, chính xác luôn. Kiểu, người ăn trước, ăn sau là thấy nó hết, ờ, kết nối rồi nè, đúng hông? Đó, rồi càng không tâm sự, càng không m bày tỏ gì hết.
Ừm. Ừm. Đó, đó. Đó, đó. Rồi, chính xác, rồi, rồi. Ừm. Đúng, đúng rồi, nhưng mà, kiểu là sao, nôi ờ, cái cái tui nghĩ là cái cái việc mà sự khó khăn vậy đó thì cũng phải nên, gọi là, cái khó khăn cái thử thách vậy đó cũng phải nên chia sẻ với nhau, cũng nên cùng nhau vượt qua trong cái ờ, đúng rồi vượt qua trong cái cái giai đoạn đó á thì sau này mình nhìn lại cái thời gian đó đó nó cũng là một cái việc mà mà tui đôi khi tui nhớ ờ đúng rồi tui thấy nó cũng, gọi là sao, khá là lãng mạn á kh mình sẽ kh khá là trân trọng cái khoảng thời gian đó. Ừm. Ừm. Đúng, đúng.
Đó đó. Ừm hứm. Sao bà? Ừm, ừm, ờ, ờ, ờ. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, đúng, đúng, đúng, chính xác, tìm ra giải pháp, đúng rồi. Ừm hứm, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Cột mốc, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi cùng nhau, phấn đấu cùng nhau vượt qua mà, thì nó sẽ có nhiều cái, gọi là, gắn kết thấu hiểu nhau hơn nữa, đúng hông? Đúng rồi, đồng hành cùng nhau rất là quan trọng luôn bà ơi.
Đúng, đúng, chính xác nha, đúng rồi, ơ, ồ. Đúng, đúng, ta nói, ơ, đôi khi cái mối quan hệ của m ưm, mối quan hệ lâu dài quá nó nó sẽ dễ dẫn đến nhàm chán lắm, thành ra, kiểu, đôi nhìn mặt nhau xong cũng chán nữa, chứ đừng nói là tới làm cái gì khác hổng làm gì hết, à.
Ừ hứm, sao, sao? Ừm hứm, ừm hứm. À há. Đúng, đúng, đúng. Ừm hứm. Ừ, đúng, chính xác luôn á, thiệt, gặp mỗi ngày thôi là đã thấy nó, ừm, chán chán, đúng hông?
Ừm, ừm. Đó, cho nên nếu mà nà hông có hông có giữ sự lãng mạn á thì rõ ràng nó sẽ, ờ, dễ đi đến cái ngõ ngõ cụt trong mối quan chính xác luôn đó cái ờ, ờ, nhưng mà khi mà mình đã đã giữ được cái sự lãng mạn kiểu là hàng ngày rồi á thì rõ ràng cái cái vụ đó, đó, đó, đó, chính xác. Ừm, thì cái cái mối quan hệ của mình nó sẽ trở nên gắn kết hơn, nó nhẹ nhàng hơn, ờ, chứ chứ nó dễ, kiểu là, gây cãi những cái chuyện như là nhỏ nhặt, linh tinh xung quanh mình ờ.
Ừm, ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng, rạn nứt nè, đúng hông? Chỉ cần cãi nhau cái thôi là rạn nứt liền. <laughs> Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, thói quen, thành thói quen thì càng sẽ tốt hơn. Ừm. Ừm, ừm. Đúng, chính xác, chính xác luôn, đúng rồi, đó. Ừm. Nó hông hay, đúng rồi, nó cũng mất năng lượng lắm nha, nó kiểu, ơ, tụt cảm xúc đồ lắm, ừm, ừm, không nên như vậy, đúng không? Ừm, đồng ý, đồng ý.
Ừm, đó, đó, đó, đó. Ừm, ừm. Đó r rồi, ừm, rồi cũng rất là cảm ơn bà nha, nãy giờ, sao ta, cũng <laughs> à, lắng nghe cũng chia sẻ với tui rất là nhiều cái thông tin ha.
À ha. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm, ngày hôm nay cũng cảm ơn bà lắng nghe tui hén và chia cho tui những cái, gọi là, ý kiến này, quan điểm rất là hay về cái sự giữ lãng mạn trong mối quan hệ lâu dài hén. Ừm. Ờ. Ừm, chúc bà luôn vui vẻ nha.
Ờ. Ờ. Ờ, ờ, rồi chúc bà và người yêu, à, gọi là, có nhiều cái sự lãng mạn nữa nha, rồi chào bà, bye bye.

Đúng rồi, mình làm mỗi ngày mà nên là rất là nhiều luôn á. Tui thì, kiểu, sao ta, ờ, kiểu, yêu cũng xa, hông có ở chung nên là, kiểu, ơ, cứ hay gọi mỗi ngày á, kiểu, một cái gọi là luật ngầm luôn hả ta, ờ, là cuối ngày là sẽ gọi video call cho nhau 5-10 phút trước khi đi ngủ, kiểu vậy đó, nhìn mặt một cái thôi, hổng cần nói gì cũng được. Đó. Anh nói kiểu vậy. Ừm, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Hiểu, hiểu. À. À. Ừm. Đúng nha. À, hiểu, hiểu. Ừm, kiểu, nhìn mặt coi để biết là tình hình hôm nay có ổn hay hông thôi, đúng hông? Thể hiện cái sự quan tâm nhẹ nhàng thôi, hợp lý, hợp lý. Nhưng mà tui thấy nha, tuy nhiên nói về, à, về yêu xa á, bây giờ nó cũng có rất là nhiều cái, hơ, cái, gọi là sao, cái cái việc mà thể hiện cái sự lãng mạn á. Ví dụ như là thấy, ừ, sáng mà nhắn tin cho người yêu, hoặc là người yêu nhắn tin cho bà là, ừ, à, "Chúc em buổi sáng vui vẻ" này kia đi lượng liền luôn á. Mình đâu ừ.
Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Ừm, ừm, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Sao, sao? Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm, vậy hả? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng, đúng, chính xác luôn. Mà lâu lâu bất ngờ chạy qua, ơ, chở em đi dạo. Trời ơi, tuyệt vời! <chuckles>
Đó. Chính xác luôn, kiểu là, đi đi qua mà bất ngờ á nha, kiểu, hoặc là hoặc là sao, kiểu, ơ, biết là, ờ, giống như ngày hôm qua là hơi có triệu chứng bị c bị cảm đi, sốt gì đó đi, cái bữa nay, ờ, bữa nay là biết rồi sẽ nằm chèm bẹp rồi nè, và quay qua tới xạch xách theo một gì, một hộp cháo, một tô phở vậy đó, trời ơi. Ghê trời! Ờ, đúng, đúng, đúng luôn. Ê, nhưng mà, sao ta, tui á thì tui cũng hay là tui hay nấu nấu món này món kia cho chồng tui ăn tui thấy, kiểu là, ừm, à, sao ta, lúc mà nấu ăn xong á nha, là là là đi tắm để cho lúc đó là mình, gọi là sao, mình sạch sẽ, mình thơm thơm mình xinh đẹp. <chuckles> Ờ. Ừ. Đó, xong, ừm, xong rồi, kiểu như ha, ờ, đi xuống này cái chuẩn bị, a, bày biện ra xong hết cái tắt cái đèn, tắt đèn nha, nhưng mà kiểu nhưng mà, ừm, kiểu đốt đốt cái đèn mà cái bóng đèn mờ nó hơi vàng vàng, nó hơi mờ mờ đó bà, kiểu ừm, đúng rồi, kiểu như đèn cầy mà mà đèn cầy bằng điện á, đó, trời ơi, đó, là còn ăn sao vậy? Hổng phải. Ờ, nó nó có nhiều cái ở nhà tui có nó có cái bóng đèn tròn tròn, nhỏ nhỏ vậy nè, nó có nhiều nhiều mức lắm và có thể, a, xài màu trắng hoặc là màu vàng vàng hoặc là màu vàng đậm cũng được. Ừ, đúng rồi. Đó, đó, dó, thì thì ừm, ừm, đó, đó thì thì xài cái đó xong bật điện lên, rồi cũng sáng sáng, cũng mờ mờ, ảo ảo rồi cũng, ơ, ăn được, đó rồi cái lãng mạn. Trời ơi.
Ừm. <chuckles> Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng, đúng. Đó, đó, đó, đó. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Trời ơi, quá trời đã rồi! <chuckles> Còn gì bằng nữa, đúng hông? Ừm. Sao sao? Ừm hứm. Nấu ăn. À. Hiểu nha. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác, chính xác, đúng rồi! Tui vậy á. Ờ ha. Ừm, sao sao? Ừm. Ưm, ừm. Ở vậy hả? <chuckles> Tắt đèn nữa hả? Khúc này À, à, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, nó lãng mạn, đúng hông? Biết rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, rồi. Ê, sao thấy hơi sợ vậy bà. <chuckles> Đèn cầy bằng điện hả? Nó đỏ đỏ, đúng hông? Hay nó vàng vàng? À há. Ừm, ừm, ừm, vậy hả? Wow! Ừm. Ừm, là lựa chọn được. Ê, được, được, hợp lý, hợp lý. Đỡ nguy hiểm nữa. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ồ, vậy hả? Ờ. À, có rượu gì hông bà? Có rượu vang đồ gì hông? <giggles>
Ừ, hông, hông. Hông, hông, bà ơi, rượu uống xỉn chết luôn. <chuckles>
<laughs> Lâng lâng vậy mới vui chứ. Ừ. Ừm, ừm, ừm.
Ê, nh Ừm, ừm, để để mai mốt tui bổ sung thêm cái cái r cái gian hàng rượu trái cây đi. <sniffs>
À, vậy á hả? Ừ, cũng được á, cũng, kiểu, tiêu hóa tốt hơn nè, nói chung là ít ít thôi, hông có cần nhiều, nhấp môi thôi. Đúng rồi, chính xác, chính sác. Đúng, đúng, đúng, chính xác.
Đúng rồi. Ờ. Đúng. Đúng. Đổi đổi đổi khẩu vị, đúng rồi, đổi khẩu vị, đổi cảm giác, tăng sự lãng mạn lên. Đó, đúng rồi. Ủa, nhưng mà thường bà có có, như kiểu là, có có nấu ăn cho người yêu hông ha?
Ừm, ừm. Nh sao sao? Ừm hứm.

<chuckles> Chứ sao bà.
Ừ, kiểu, cái hoa nó nó nó hoa giả hả ta? Ừ, hoa giả, có thêm con gấu nữa.
À, ê, vậy là là, kiểu, hoa sáp á hả?
Hông, hoa giả là đúng nghĩa mà mấy có hoa giống hồi xưa bà trang trí nhà á bà, kiểu, mấy cái d lẵng hoa hồi xưa. Ờ. Ờ, ờ, ờ. Kiểu đó đó. Ồ, ồ. Ừm.
Hiểu, hiểu, hoa giấy thôi, a, ờ, biết, biết, biết rồi. Ờ, hiểu, hiểu, thôi kệ cũng được, có hoa cũng vui bà ơi, <chuckles> ừm, cũng thể hiện được tấm lòng. Ê, nhưng mà tính ra cái đó hay á, tại vì cái hoa thiệt đôi khi á, kiểu là, nó sẽ bị héo. Đúng rồi, nó tàn phai nhanh lắm. Đó, ê, tính ra tạ tặng hoa giả là nó vừa lãng mạn mà nó vừa thể hiện đến cái tấm lòng vậy đó. Ừ, đúng rồi, thể hiện được tấm lòng là s cái mối quan hệ là, kiểu là, cũng mong muốn là nó sẽ, gọi là, ừ, bền lâu vậy đó, nó hông có bị héo tàn vậy đó.
Đúng, đúng, đúng, chính xác, chính xác, chính xác. Ừm. Sao, sao? Ừm hứm. Ừm hứm. Héo, đúng hông? Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hứm. Giữ được, đúng hông? Giữ được lâu. <chuckles> Ừm hứm, ừm hứm. Đồng ý nhen. Ừm. Ờ. Đúng, đúng, đúng, ừm, cũng hay, mang ý nghĩa hen. Thì hông biết là đối với bà thì có những cách đơn giản nào mà có thể làm để giữ được, ừm, lửa lãnh mạn mỗi ngày hông?
Ờ, đúng, đúng vậy. Ừm. Ừm. Mỗi ngày hả? Wow! Nói vậy, nói, a, theo tui á nha, <chuckles> theo tui thì, sao ta, ờ, đ lãng mạn mỗi ngày hả? Là mỗi ngày tui nghĩ là tui hôn tui hôn người yêu tui, tui hôn chồng tui. Ừm. Ừ, đúng rồi. Là lúc đó khi mình ừ, là cái lúc đó mình sẽ thể hiện được tình cảm này, rồi người kia cũng thể hiện tình cảm gì với mình. Đó, rồi lúc đó mình cũng, sao ta, vui vẻ, cũng là lãng mạn đâu có. Ưm, đúng rồi. Đâu có làm đâu có làm cái hoạt động đó trước mặt mấy đứa nhỏ đâu, cho nên cũng tém lại dữ lắm. <chuckles>
Ừm, mỗi ngày luôn. Ừm. Có gì là hả? <chuckles> Ừ, sao, sao? <chuckles> Ừ hứ. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. À, vậy hả? Ừm. Cũng hay hen. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm. Đúng, đúng, đúng. Đồng ý, đồng ý, ừm. Thì Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, nói chung là mình canh thôi mình me me, đúng hông? Ừm. Đ đ đựng lén lúc, cũng vui chứ bộ. <laughs>
Ừm, đúng, đúng, đúng. Ê, ừm, ừm. Ờ, đ chính xác, chính xác nha <chuckles> Ê. Vừa tính nói luôn, tính nói là lén lút luôn á là cái cảm giác nó sẽ lãng lặng l lắm.
À ha. Ờ. Đúng rồi, nó vui, chính xác, chính xác. Ừm, đó, kiểu, để người ta không đoán được cái đó mới vui nữa. Ờ, kiểu, kiểu dạng ừm hứm, sao sao?
Chính xác, nhưng mà kiểu sao? Chồng tui á cũng, gọi là, sao, hay tặng cho tui một số cái món quà bất ngờ. Ừm. Nhưng mà do chồng tui á là sao biết tui thích ăn uống này kia á, cho nên tặng, a, kiểu là, ừ, tặng đồ ăn, trà sữa đồ đó <chuckles> cũng được.
Ừm hứm. Ồ! Ừm! Sao? À, ăn đồ ăn hả? <chuckles> À, nói chung là mình ê, bà thật không biết bà có cảm biết cảm giác là thí dụ mình đang thèm, đúng hông? Mình hông dám mua, mình cũng sợ mập này nọ, cái tự nhiên cái đem về một ly. Trời ơi! Nó vui! <chuckles>
Ừm. Ừm, ừm. Đó. Đó. Chính xác luôn. Đúng rồi. Trời ơi, nhiều khi nghĩ nhiều khi nghĩ tâm linh tương thông nghe bà. Đó. Ừm. Ê, kiểu là, ờ, kiểu như, tự nhiên thèm nhưng mà hông hông có định là mua, kiểu như, cũng cũng ráng là, ừm ờ, đó, đó, đó, cái thành ra, trời ơi, tự nhiên đi ngoài đường về, trời ơi! Xuất sắc luôn, tương thông, tương thông. Đúng, đúng. Trời, lúc đó ha, kiểu, vừa vui mà, kiểu là, nó lãng mạn, còn gì bằng nữa đâu.
Ừ, đ đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, chính xác, chính xác. Ừm. Đó, đó, đó. Ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, chính xác. Ráng kìm, kìm rồi đó. <laughs> Đó. Ừm. Xuất sắc 10 điểm, 10 điểm. <chuckles> Ừm, ừm. Ừm. Chính xác, chính xác. Đúng rồi, nó nó đơn giản thôi, nó đâu có phải là cầu kỳ, hay là nó quá phức tạp, hay là quá nhiều tiền đâu, đúng hông? Nó đơn giản thôi à. Ừm hứm.
Đúng rồi. Chính xác. Hoặc, ừm, kiểu là, ừ, một ly trà sữa nè, một, gọi là, bịch bánh tráng trộn nè, gọi là, một bịch bánh snack gì đó. Đúng, chính xác luôn. Đúng luôn. Đúng, đúng. Ê, t tính ra, sao ta, kiểu như, ưm, nói về m mấy cái hoạt động mà, kiểu, ơ, có thể tạo sự lãng mạn á thì tui thấy nó nó nó nó quá gần gũi với mình luôn, đúng hông?
Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng lúc thôi, chỉ cần đúng lúc thôi. <chuckles> Ừm. Sao sao? Ừm, ừm. À, ờ, ờ.

À, có chứ, mỗi tuần thì tui đều qua nhà ảnh để tui, a, cùng ảnh nấu ăn nè, ăn trưa nè, ờ, đó, cũng hạn chế ăn ngoài một chút, ừm, nó sẽ ô kê hơn. Đó, nhưng mà tui thì lại cái tính của tui là tui hông thích ăn trong bóng tối giống bà, ừ, tui thích ăn là phải sáng sủa sáng trưng vậy đó, ờ, thấy được đồ ăn nó mới ngon, hấp dẫn vậy nên tôi ăn bằng mắt nữa, đó, đó, đó, ừm, ừm.
Ờ. Ừm, đúng, đúng rồi, ừm. <laughs> Ờ, ờ, ờ. Hiểu, ờ, ờ, đó, đó, rồi, kiểu, làm sao ta, khi mọi người vừa, rồi sao, cùng nhau nấu ăn, đó, cùng chuẩn bị đồ ăn rồi cùng trò chuyện với nhau rôm rả ha. Trời ơi, lãng mạn, lãng mạn. Thì lúc đó lúc đó thì chỉ chỉ mong là cái gì, cái đồng hồ á nó ngừng quay thôi. <laughs> Ờ, đúng, đúng. Nhưng mà, ờ, có ừm, nhưng mà, kiểu, sao tôi tôi thấy cái đôi khi cái việc, ừm, sự cái sự lãng mạn á, kiểu là, nó cần phải cố gắng từ cả hai phía á, đúng rồi, chứ tự nhiên một bên này là, sao ta, hồ hởi tới nấu ăn xong cái người kia mới mới ăn vô cái ờ, đúng rồi chứ đó, hông thì kiểu là vừa vừa vừa ăn xong vừa bấm điện thoại còn quay lại chê nữa, chê "món này hơi hơi dở nha". Đó đó, là cứ tuột tuột đúng rồi, tuột cảm xúc rồi đó, ừm, đúng, đúng, ừm.
Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác, ừm, ừm, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng, tuyệt vời. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ờ, ờ, ờ, đúng rồi, lắng đọng rồi các kiểu hen, ừm, ừm, ừm thì sao, sao? Sao, sao bà? Ừm hứm, ừm hứ. Ưm! tất nhiên bà, ừm, ừm. Ổng chỉ hời hợt nằm chơi game đồ, xong chơi chơi đồ, trời ơi, ta nói <laughs> đó, đó, đó, đó ờ, đúng, đúng. Ừm, hơi kì kì nha, ừ, hơi hụt hẫng liền nha, ờ, hiểu, nó hết hết muốn nấu luôn á, cái kiểu vậy, ờ, ừm.
Đúng, chính xác, ừ, đó, đó, thành thành ra, kiểu như, tôi thấy nha, cái, a, cái cái sự lãng mạn, cái sự, gọi là, sao, ừm, cả hai cùng cố gắng á thì nó sẽ dễ lắm, ờ, mình có thể á là xong ừm, đúng rồi, nó, ờ, kiểu như, giống như một cái bánh xe vậy đó, cả hai cùng, gọi là, ừm, quay một bánh đó thì nó sẽ đi đến được, gọi là, lâu dài, ừm, ừ.
Ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, thì nó sẽ đúng, lâu bền hơn bà. Ừm, ừm. Ừm, ừm, nó sẽ cân bằng đúng không? Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, chính xác, chính xác, chứ, ơ, một bên cố gắng thì một bên nó sẽ rất là nản, ờ, kiểu, thấy, kiểu, mình làm xong rồi hổng biết thằng kia có trân trọng hông, mà sao thấy nó cứ hời hợt, đúng hông? Ờ, ờ, nghi nghi hoặc liền, ừm, đó, đó, chính xác, ừm hứm.
Ừm. Đúng, đúng nha. Đúng, đúng, đúng, chính xác Ờ, kiểu, ờ, kiểu là, ờ, đôi khi bên kia chảnh chọe đồ ha là thấy là thấy là là thấy thấy hơi hơi hơi sai rồi đó, ờ, ừ đúng rồi, nhưng mà, ừm, nhưng mà đôi khi nha, ơ, thực ra á cái cuộc sống hàng ngày của mình á nó sẽ, gọi là, quá quá là bận rộn, ờ, ừm, đúng rồi, chính xác, đó, đúng rồi, thành ra đôi khi, kiểu là, ờ, đi làm á cái, a, kiểu là, ở công ty đúng rồi, ở công ty, ở chỗ làm ha thì, ờ, công việc nó dí bù đầu rồi áp lực này kia, công việc chưa giải quyết xong rồi về nhà đôi khi thật ra á nói nói cái cái sự lãng mạn đôi khi thật, ừm, thành ừ, nó ở cái mức độ rất là thấp luôn á.
Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng, hổng biết có người khác hông, sao dạo này lạnh nhạt quá, kiểu kiểu vậy, đúng hông? Ưm, đúng rồi, đúng rồi. À há, sao, sao? Ừm hứm, ừm hứm. Đúng, đúng, khó khăn, thử thách đồ ngày nào cũng có, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm hứm. Mệt mỏi, ờ, ờ, ờ. À há. Đúng, đúng, đúng, chính xác ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm hứm. Nó cũng khó, đúng hông? Ừm.